तो कहते हैं ना रोज़मर्रा में अगर आपके लिए खाना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, तो उतना ही आपके लिए आपकी नींद भी ज़रूरी है, तो ज़नाब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सोने से पहले, ऐसा क्या करते हैं कि आप अपनी आरामदायक नींद को पूरा करते हैं?
जी। हुँ, हुँ। जी। देखिए ये तो आपने सही कहा बिल्कुल की अ, नींद बहुत अति-आवश्यक कह सकते हैं उसे अ, ज़र मतलब कहना चाहिए सबको ल समझना चाहिए ये बात की नींद बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा बच्चे जो जस्ट पैदा होते हैं ना वो सोते ही रहते हैं दिन के 24 घ 24 घंटों की बात करें तो 22 घंटे सोते हुए मिलेंगे, फिर धीरे-धीरे उम्र के साथ-साथ चलिए, बच्चों का सोना कम होता है, 12 घंटे हो जाता है 10 साल की उम्र में, उसके बाद जब हम बड़े होने लगते हैं ना तो कहीं न कहीं अपने काम के चलते अपने व्यवसाय के चलते या अ, पारस्परिक संबंधों के चलते, लोगों की नींद ख़राब होने लगती है, यकीन मानिए मैं जिस पेशे से जुड़ा हुआ मेरे सब जो जिस इस पेशे से जो भी जुड़े लोग हैं सभी यही कहते हैं कि भाई, नींद सुधारने की टिप्स कहाँ से लाएँ? तो इसके बारे में मैं शायद अ, कुछ थोड़ी चीज़ें आपको बता पाऊँ। तो इसमें से सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि नींद आने से पहले ना थोड़ा रिलैक्स होना शुरू करें, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अगर अपना काम खत्म करके दिन खत्म करके, घर पहुँचूँ या किसी होटल में पहुँचूँ वहाँ सीधे शयन कक्ष में जाकर और अपने बेड पे लेट जाऊँ ऐसा नहीं करता हूँ। यहाँ ज़रूरी होता है कि थोड़ा-सा अपने काम से खुद को डिस्कनेक्ट करने का, खुद को दूर बनाने का। यानी ये वो वक़्त होता है जब आप खुद के लिए समय निकालें। च भले से ही 5 मिनट 10 मिनट दें। तो इन 5-10 मिनट वो मैं थोड़ा-सा ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, कहीं न कहीं और मुझे लगता है कि काफ़ी कारगर है और नींद सच में सुधरती देखी है मैंने।
जी, जी। <laughs> बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, हाँ, जी। जी। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, सही बात है। हुँ, हुँ। <laughs> अच्छा। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल, अच्छा। अच्छा, हुँ, हुँ। अ, हुँ। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात है! क्या बात है! बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं जानना चाहूँगी आपसे जैसे कि रोज़मर्रा की हमारी ज़िन्दगी में, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीकों के काम में हैं, किसी को रात में जागना है, किसी को दिन में किस मतलब बहुत अलग-अलग है तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
जी। हाँ, हाँ। जी।

यहाँ पर ना अगर अ, देखिए रात में जहाँ तक हो सके, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना उसके हिसाब से ही सोया और जागा जाए तो बेहतर रहेगा। और यकीन मानिए कि जितना जैसे कहते हैं ना आपने सुना होगा कि लोग वक़्त से पहले ही बूढ़े होते जा रहे हैं आज के ज़माने में, कहीं न कहीं उसके पीछे स्ट्रेस है और व्यक्तिगत जीवन लाइफ़स्टाइल कह लो या व्यक्तिगत संबंध कह लो लेकिन बहुत बड़ा कारण नींद का नींद की क्वालिटी होना, स्लीप क्वालिटी जिसे कहते हैं वो ख़राब होना। तो इसके लिए ना बहुत ज़रूरी है कि ज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो नेचुरल स्लीप अ, जो साइकिल होती है उसको फ़ॉलो किया जाए। लेकिन अ, जैसे कुछ पेशे की आपने बात की कि हाँ, लोगों को रात में जागना पड़ता है सॉफ्टवेयर में, या नाइट शिफ्ट है। तो वहाँ पर कहीं न कहीं अपने शरीर को थोड़ा संतुलन अगर लाया जाए, कहीं न कहीं अ, थकाया जाए अपने शरीर को और लंबी नींद 1 बार में ली जाए ना। तो शायद बचा जा सकता है उससे, कि हाँ, आपकी अच्छा 1 महीने की अगर शिफ्ट है, जहाँ रात को काम करना है तो उस समय आप थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिए कहीं न कहीं अपनी साइकिल को चेंज करने की कोशिश कीजिए, तो अ, मुझे लगता है हो सकता है ऐसा पॉसिबल।
जी। बिल्कुल, हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल सही बात। हाँ, ऐसा होता है। हुँ, हुँ। जी। अच्छा, ओके। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। ज़ाया, हुँ। अच्छा। <chuckles> जी। जी, जी, जी। अच्छा, बहुत सही बात बोली है आपने। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने अभी बोला कि आप मेडिटेट करते हो, आप ध्यान लगाते हो सोने से पहले, तो मैं ये समझती हूँ जब आप ध्यान लगा रहे हो तो अक्सर ऐसा होता है कि आप फ़ोन, या सोशल मीडिया जो मुझे समझ में आ रहा है, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं आप शायद उनसे दूर हो जाते हो?
जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। हाँ, जी, ज़रूर बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये तो अ, कि अ, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से दूर रहा जाए अ, क्योंकि अ, जिस जहाँ से मैं पेशे से अपने ऑफ़िस से मान लीजिए घर लौट रहा हूँ तो, मैं तो उस समय पूरा अ, डिवाइसेस से ही गिरा रहता हूँ तो, वो एक वक़्त होता है कि अ, वहाँ से अपने कार्यकलय कार्यालय से वापस आते हुए अ, जब मैं घर आ रहा होता हूँ उस स उस दौरान ही कोशिश करता हूँ कि बाकी के सारे डिवाइसेस को पीछे छोड़ दूँ, अपने बैग में रख दूँ अंदर रख के घर पहुँचूँ तो सिर्फ़ बैग रखा हो अपने अ, जो मेरी यूनिफ़ॉर्म है उसको चेंज़ करूँ जा करके और, कहीं न कहीं मेडिटेट करूँ अगर घर में परिवार के साथ हूँ तो परिवार से थोड़ी बातें करूँ ,अगर अतीरा ज़ ज़रूरी होगा की बहुत ज़्यादा रात ना हो रही हो, कहीं वाइफ़ सो रही हो और उसे परेशान ऐसा नहीं है। <laughs> तो वहाँ पहुँच कर और थोड़ा मेडिटेशन मुझे लगता है ऐसा कई सारी टिप्स होती है, मेडिटेशन तो कई तरह के होते हैं। मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा वक़्त अपने साथ बिताता हूँ कभी-कभी अच्छी अच्छी नींद के लिए कुछ हम हर्बल चाय वगैरह आप हम उसपे ज़रूर बात करेंगे आगे चल के, तो वो पी लेता हूँ जिससे कि मुझे लगता है 10 मिनट अगर मैं च वो चाय पी रहा हूँ तो कहीं न कहीं मुझे खुद के लिए वक़्त मिल जाता है। अपने अ, अपनी सोच के लिए थोड़ा वक़्त मिल जाता है।
हुँ। <chuckles> जी, जी। जी, हाँ जी। <chuckles> हुँ, सभी रहते हैं। हुँ। हुँ। जी। क्या बात है। हुँ। जी, जी, जी। जी। जी। <laughs> अच्छा। <laughs> हुँ। बिल्कुल, हुँ। क्या बात है। अच्छा। जी, जी, जी। जी। क्या बात है। हूँ।